おおおお、それは素晴らしいですね。
そうですね、うんと、意識してあの、家族全員がいる時間を作るようにしたんです。
はい。 ああ、それはなかなか んま、今のその家族構成とかにもよると思うんですけど、なんか簡単にこう、あの、今、住ま一緒に住まれてる家族構成って教えていただくことできますか？
はい。 うん、はい、あの、子供が3人いてで、夫と私で、あの、上の子達はもう大学生で、しえ、社会人1年目。
はい。 おお。 ああ。
で、下が高校生。